โอ้โฮ เปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะ แบบ แต่ก่อนเหมือนเวลาไปเที่ยวกับที่บ้านอะค่ะ ที่บ้านจะเป็นสายชอบเที่ยวเอเชียนะคะ แบบญี่ปุ่น เกาหลี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าแบบไปเที่ยว มันก็ไปพักผ่อนชิล ๆ กินอาหารอร่อย ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลก ๆ อะค่ะ แต่กลายเป็นเหมือน พอ พอเราไปเอง อาจจะเพราะเราซ่าด้วยมั้งคะ แบบไป เลือก เที่ยวจีน เที่ยวอเมริ กา ก็เลยรู้สึกว่า ทำไมมันดูไม่ง่ายเลย แต่ก็รู้สึกว่า เออ มองกลับไป ก็ประสบการณ์ชีวิตดีนะคะ แบบตลกดี แต่ตอนอยู่ ก็ ก็จะร้องไห้เหมือนกันค่ะ <sniffs> อืม
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ เออ อืม มันเหมือนว่าเราต้องแก้แบบ day by day อะ แบบมันจะมีอะไรเรื่อให้เข้ามาตลอด แล้วเราก็ต้องแก้มันทุกวันเลย